¿Qué onda?, oye, me gustaría poder hablarte de una pequeña situación en la que me veo pues, en mi situación, digamos, de pareja.
Okey Ujú.
Y es que pues, muchas veces, la verdad, es que me cuesta mucho comunicar, mm, algunas, como necesidades emocionales, y hasta un tanto, digamos, románticas o físicas, eh, dentro de como nuestra manera de interactuar, y y pues te pongo un poquito en contexto si quieres, eh, digamos que ya llevo un rato saliendo con esta persona, ¿no?, es una persona que que me gusta mucho, que congeniamos mucho en la manera de de ser cada uno, ¿no?, entendíamos que teníamos vidas ocupadas, entendíamos que tenemos trabajo, escuela, y respetamos realmente el tiempo del otro.
El espacio de cada quién.
Eh exactamente, esta la verdad es que eso me gusta mucho, pero, esta persona también es un tanto fría, es un tanto pues, le cuesta como expresarse, eh, ser como un poco más cálida, y y muchas veces a mí me gustaría que que fuéramos un tanto más, pues cercanos, ¿no?, en ciertos aspectos, pero siento también que, pues, está un poco a la defensiva, y al mismo tiempo, pues a mí me da mucha pena expresar este tipo de cosas, porque siento que estaría como forzando algún tipo de interacción que, pues, creo que no está bien en ningún sentido.
Okey. Okey.
Pero pues sí me gustaría poder encontrar al alguna como manera de ver esta situación que que yo pueda como enfocarla de otro modo, no sé si me puedas como ayudar un poquito a eso.
Oh, bueno, pues, eh, digo que qué pena que estés pasando por esta situación, y primero que nada, te agradezco mucho por la confianza de platicarlo conmigo, este, para tratar de de encontrar algo que pudiera ayudarte a a resolver el la situación en la que te encuentras. Pero me surgen algunas algunas dudas. Este, eh, bueno, eh, yo yo creo que es normal lo que estás sintiendo, las relaciones siempre son son difíciles, pero tengo algún alguna cuestión que quisiera aclarar. Tú, eh, ¿sabes si tu pareja actual ha pasado por alguna situación, digamos difícil en el pasado que le que le impida volver a a retomar esa expresión emotiva, o es cuestión de su personalidad?
Muchas gracias. Eh, pues sí, es no sé es si para bien o para mal nos conocemos como desde hace mucho tiempo, pero realmente pues no somos pareja ya desde hace mucho, ¿no? Sino que en algún punto decidimos que estaría como padre empre empezar a salir, empezar a vernos, y pues a ver que salía. Y, y sí te puedo comentar que desde que nos conocemos, ella ha sido una persona muy, muy distante, muy fría, ¿no? Como que le ha costado realmente como qué quiere decir, o qué siente, como que a veces no lo acepta, o le da vergüenza, o simplemente, ah, aquí tengo que ser sincero, le falta un poco de empatía también. Este, y es un tema del que ella es como un tanto consciente, eh, llegó un punto donde de la misma escuela donde ella estaba, la mandaron como a algunas sesiones con el psicólogo porque tenían como cierto miedo de que que fuera como alguna especie de depresión, y que intentara como hacer algo, pues para dañarse a sí misma. Afortunadamente no fue como el tema
Okey. Okey.
y actualmente, eh, ella está yendo como a ciertas terapias donde, pues yo debo decir que he notado ciertas mejoras, y sí, para ella es un poquito más fácil, digamos, conectar con ciertas situaciones de tanto de su pasado, como de su presente. Pero, pues también ha hecho que quizás esté un poquito a la defensiva, ¿no? Que, pues no la culpo, ni ni la juzgo. Eh, yo creo que algo nuevo para ella también, entonces es pues un tanto complicado, ¿no? Poder acercarme de la manera que me gustaría, por como este contexto emocional que tiene como cargando.
Claro. Sí, este, y y, ¿es un tema que ya han hablado anteriormente, o no lo han, eh, comentado entre ustedes?
Pues mm, quizás hay momentos donde, yo he intentado como, traer ciertos temas a la mesa, o pensar como en ciertas como interacciones entre nosotros que podrían estar como padres, o, o así, y y muchas veces su respuesta es un poco como de como de: "Meh, no sé, no estoy segura, y no sé si quiero hacer eso, y no sé si si me siento como cómoda al cien por ciento con con esas actividades". Y pues está bien, ¿no? Creo que también está padre decir que no, y entenderlo.
Claro.
Y y y pero, siento que muchas veces, yo he dejado como estirar mucho la cuerda de su lado, y y he sentido que yo he sacrificado, o no sé si es la palabra correcta es sacrificado o no, pero sí he cedido, ¿no? Como en muchas cosas para que ella se sienta cómoda. Y creo que no ha sido como tan recíproco como a mí me gustaría, entonces, eso es quizás una idea que tengo, por ahí flotando que me gustaría poder expresársela, pero pues tengo como mucho miedo, mucha vergüenza, mucha como pena, porque bo no sé si eso vaya a generar como que se ponga defensiva, y esto pues se vaya un poquito de las manos.
Ujú. Bueno, pues, eh, digo, es normal, eh, sentir esa emoción de de sentirse avergonzado cuando uno va a solicitar una situación, especialmente, este, en la cuestión de las de las sentimientos, ¿no? Del de la, eh, pues, eh, empatía que podría requerirse en una relación. Pues eso es difícil pedirlo. Yo lo que podría comentarte es que si hacemos una analogía, este, mm, imagínate que así como el el limón y el limonero no son lo mismo, o el naranjo y la naranja no son lo mismo, porque uno es el árbol y el otro es la fruta. Sí, el el el nopal y la tuna, eh, así podría yo, eh, plantearte que una analogía podría ser que amar, que es una acción, es un verbo. No es lo mismo que el amor.
Claro.
Este, el amor sería el fruto del amar. El amar sería como un árbol, y el amor sería como el fruto, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que podrías tú visualizar y decir: "Bueno, yo quiero sentir el fruto que es el amor, pero, eh, tengo que trabajar en el arbolito". Hay árboles que son muy provechosos y luego lo fructifican. Hay otros que se batallan mucho, y y pues amar, eh, implica, pues, una renuncia voluntaria en favor de esa persona
Okey.
que tiene que ser libre porque, paradójicamente, si tú pides el amor, ese amor no va a ser genuino, ¿sí? Entonces es como regar el arbolito, cuidarla, procurarla
Okey.
sin esperar que en algún momento ella o forzar que en algún momento ella te dé la la fruta, y así no sentirías esa vergüenza de tener que pedirlo, sino que en su momento llegaría, ahora, ¿que tanto va a tardar en dar fruto? Pues hay árboles, te digo que dan muy pronto. Hay otros que tardan más. Ahí sería cuestión de que tú analizaras si estás dispuesto a entrar en ese proceso, y quizá este sea un árbol que va a tardar tiempo en dar ese fruto. Pero lo puedes intentar en un día, ¿no?, decir: "Ah, pues voy a voy a amar a esa persona, voy a estar presente, voy a a tomarla en cuenta sin esperar a nada a cambio" y a través del reiterado amor amar, perdón, a esa persona, puedes tú, en algún momento ella te va a lo mejor a expresar, no de la manera que tú esperas, pero a lo mejor te va a decir gracias, o te va va a tener un detalle contigo, o va a acercarse contigo y te va a dar alguna muestra física de de contacto. Un abrazo o alguna cosa, ¿no? Entonces, eh, sería una cuestión de que tú revises hasta dónde podrías tú hacer crecer ese arbolito para que tarde o temprano te pueda dar frutos, ¿no?
Sí, claro. La verdad es que, eh, es es es una analogía muy bonita. Creo que va completamente con con la situación que estoy, pues, eh, compartiéndote. Y porque sí, justamente no sé no sé qué tanto también debo admitir que estoy como dispuesto a a a como seguir cuidando ese árbol. Digo, yo quiero mucho a esta persona. Siento que somos como muy compatibles, pero también creo que, pues para cuidar un árbol hay como que tener los recursos suficientes, ¿no?, y a veces siento que tampoco los tengo como tan a la mano, y y a veces pienso que qué tantos tengo todavía disponibles. Pero haciéndolo como como, este, como mantenimiento, quizás a a la situación, o la relación, o o a ella misma. Pues debo debo admitir que nunca me ha pesado, este, como procurar, como ayudar, este, ya sea de forma emocional, o o hasta económica. Siento que que no me pesa, y es algo que me gustaría seguir haciendo por lo menos en mi
Claro. Te sale natural, pues.
Sí sale natural, es algo que y y sobre todo, ¿no?, cuando llegamos a tener como ciertos gastos o ciertos detalles entre nosotros, pues nunca nos hemos como reclamado algún dinero, o o alguna situación y creo que es como parte de por qué sigo ahí. Pero, pero creo que sí, eh, todavía me falta, quizás en algún punto ella también me lo dijo, que me falta ser como frontal, ¿no? Pero a veces esa frontalidad es la que me da como como cierto miedo, de que quizás alguna palabra se vaya como a malinterpretar, o que mis acciones se vean como con otra intención que no son como las genuinas, entonces creo que pues, tengo que trabajar en en quizás como como digo las palabras, y y cómo expreso también, ¿no?, estas como necesidades que que tengo al nivel, pues, pareja, a nivel relación.
Pues sí, yo creo que es una plática que tiene que ser bien preparada, y tiene que ser muy honesta, y que a lo mejor, este, eh, si tú estás sintiendo tú ya esa inconformidad, pues, es momento de de afrontarla, ¿no? Porque no puedes, eh, seguir en ese en ese tenor, entonces, eh, yo te diría, eh Prepáralo, piénsalo, eh, acércate, y y abórdalo. Quizá luego te va a dar una sorpresa el que al platicarlo puedan encontrar una una alternativa que que pueda ser viable, ¿no?
Claro. Sí, la verdad es que muchas gracias por, digamos este consejillo, estas palabras, porque soy un tanto fatalista, ¿no?, en los escenarios soy como muy extremo, de, o puede salir muy mal o puede salir muy bien. A veces me cuesta como pensar en los momentos medios, los medios términos, y creo que pues me hacía mucha falta, o no, contemplar esta situación, esta posibilidad que, pues podría ser como algo que quede como a la mitad, donde los dos estemos un poquito más conformes con la situación. Y y creo que estoy como totalmente dispuesto a que que eso pase, ¿no?, no no me gustaría como una situación tan extrema tanto de un lado como del otro y pues oye, de verdad, muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo. Agradezco mucho, pues l l tu tus oídos porque ocupaba una como mirada fresca a la situación.
No, pues gracias por compartirlo, espero que te haya servido, y te deseo buenas noches.